Okay, ja, ja, das will ich hoffen. Weil klar, ich meine letztendlich, es kann mich ja niemand dazu zwingen, das ist ja alles 'ne freiwillige Geschichte und wenn ich halt irgendwann sage ich habe gar keinen Vertrag oder so, unterschrieben, wenn ich halt irgendwann sage, so: „Ich habe keinen Bock mehr“, dann muss es das halt gewesen sein, so ungefähr, ne? Mhm.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, richtig. Vielleicht ist es auch ganz gut, ohne Erwartung hinzugehen, also, dass man auch gar nicht denkt: „Okay, die haben jetzt Verständnis“, sondern vielleicht einfach denkt: „Okay, jeder fasst das natürlich anders aus, aber mein Entschluss steht fest und ich bin selber damit im Reinen, also dass dass das einfach das Wichtigste ist.“ Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Genau, ja. Mhm, genau. Ja, ja, das wird wahrscheinlich so sein, dass ich halt gucke. Ähm, ja, äh, dass ich letztendlich dass ich das Gefühl habe, so, es gibt 'n bestimmten Teil von mir, der da mitmacht, und nicht, dass ich mich da völlig, äh, verstellen muss, so ungefähr.
Mhm. Mhm. Ja, genau, dass du ganz authentisch bleibst und hast du noch jemanden, der dir dann dabei, äh, durchhilft oder sage ich mir äh, sage ich also so, dir den Rücken stützt, sozusagen?
Ja gut, also, ich habe 'n 'n Kumpel, der auch Musik macht. Wir also, wir machen jetzt n sind sind da jetzt nicht zusammen in der, äh, Truppe, aber mit dem, äh, t tausche ich mich dann öfters drüber aus, äh, wie das läuft und was nicht so gut läuft und ja, ne, dann haben wir auch schon 'n paarmal diskutiert, äh, wie ich mich da verhalten soll. Mhm.
Mhm. Mhm. Ah, schön. Mhm. Ah. Ja, das ist ja auch nett, dass du da jemanden hast, mit dem du dann auch drüber sprechen kannst, egal ob's jetzt dann wirklich kurz bevorsteht oder danach. Da kannst du so deine Gefühle auch mitteilen und stehst dann nicht so damit alleine da. Das ist super! Ja, schön. Ja, dann drücke ich dir die Daumen. Vielleicht, äh, klappen ja deine Ideen doch noch und das Zusammenspiel und das wär ja schön.
Mhm. Mhm. Alles klar. Mhm. Okay, ja.

Ja, das hört sich doch schön an. Und wie ist es sonst, wenn ihr so miteinander spielt? Spielt ihr dann oft auch gerne einfach mal so drauflos, ganz intuitiv und schaut dann, was dabei rauskommt?
Hm. Ja, äh, wobei das können nicht alle Bandmitglieder gleich gut. Also mi äh, ich muss halt, äh, nicht immer, äh, Noten haben, beziehungsweise finde ich so diese Song festen Song-Strukturen manchmal auch 'n bisschen langweilig. Und, äh, ich finde es grade gut, wenn man da so 'n bisschen drauf losspielt und dann versucht, so gemeinsam Ideen zu entwickeln. Und das, finde ich, sind manchmal so ganz gute Momente.
Mhm. Mhm.